Com certeza. Se Alice no País das Maravilhas, que foi um livro que foi escrito ali nos anos 1800, há quase 200 anos atrás, virou um filme da Disney em 1950, depois virou um filme da Disney em live action em dois mil e, sei lá, 2015
Aham. Aham.
continua atual.
Sim, sim.
Então, por que que Matrix não continuaria atual? Continua atual, só que ele não vai precisar de remake.
Aham.
Eu diria.
Vocês podem reassistir ali nas plataformas, né
Ele é muito atual, ele é muito atual. Ele é assustadoramente atual. <laughs>
Uhum. <laughs> E de de dessa 2º vez, no eh, que você assistiu, que você reassistiu, você sentiu a a vontade de assistir mais vezes ainda, pra, de repente, pegar alguns outros detalhes, né. Você sente que, eh, quanto mais você assiste, mais você consegue aprofundar na história?
Hã. Sim. Eu assisti algumas cenas soltas de novo. Peguei no YouTube, eu li um pouco sobre sobre o filme sobre a história, mas o filme inteiro não parei para assistir. Eu assisti a trilogia
Aham. Aham. Ah, certo, certo. Aham.
Assisti os 3. Que é um trilogia, né. Hã, mas teve algumas cenas, em específico, que eu fui buscar no YouTube para assistir de novo, porque tem diálogos muito bons.
Certo, correto.